อืม จริง ๆ มันก็ไม่บ่อยเนาะ มันก็จะเฉพาะช่วงที่เราไป ไปเยี่ยมเขา หรือว่าในช่วงที่เขาก็จะมีกิจกรรมพิเศษ อย่างเงี้ยค่ะ อย่างพวก Baptism หรืออะไรอย่างเงี้ย พวกศีลจุ่ม อย่างเงี้ย ก็จะมีแบบหลังกิจกรรม ก็จะเป็น Small group นั่งคุยกัน อย่างเงี้ย จริง ๆ มันก็ไม่ได้บ่อยเนาะ ถ้าเราไม่ได้ไปเยี่ยมบ่อย อย่างเงี้ย มันก็นาน ๆ ที แต่ว่ามันจะรู้สึกแบบ แบบอึดอัดเท่านั้นเอง เวลาที่เราเข้าไปในกลุ่มเล็ก ๆ แล้วก็คุยกันเรื่องความเชื่อที่เราไม่ได้มีความรู้ หรือว่าเริ่มความเชื่อ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ถ้าอาจจะต้องแบบว่า ทน ๆ เนี่ย อาจจะได้บ้างนิดหน่อย อย่างเงี้ย แต่ว่าเหมือนที่คุณบอกเนาะ ถ้ามันไม่บ่อย ก็อาจจะทนได้ แต่ว่าถ้าไปเยี่ยม แล้ว ทำบ่อย ๆ ทุกอาทิตย์ อย่างเงี้ย มันก็อาจจะ อืม เริ่ม เริ่มอึดอัด อย่างเงี้ย อืม
อืม อือฮึ อืม อืม อา อันนี้ผมนี้ก็เข้าใจ ได้ เลยเนาะว่า เอ่อ บางครั้ง อะไรที่มันมากเกินไป มันก็จะส่งผลให้เรารู้สึกว่า อยู่กับมันได้ไม่นาน เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกครับ สิ่งที่อยากจะแนะนำ ก็คือ ถ้าเกิดว่าคนชวนเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนใกล้ตัวเราขนาดนั้น อาจจะต้องมีการพูดในเรื่องของความต้องการของเราจริง ๆ สิ่งที่เราเชื่อ สิ่งที่เราให้ การ เคารพนับถือ แล้วก็ เอ่อ เราต้องคาดหวังแล้วกันครับว่า ให้เขาเนี่ยเคารพในเรื่องของความต่างทางด้านของความเชื่อของเราเนาะ อันนี้มัน ก็เป็น เหตุผล หนึ่ง เราเองก็เคารพเขาเต็มที่แล้ว แบบเวลาเขาทำอะไร เราก็พยายามเข้าร่วมโดยที่เราไม่มีอคติ หรืออะไรเนาะ เราก็เข้าตามพิธี เข้าตามความเหมาะสมอยู่แล้ว แต่ก็อยากจะให้เขาเข้าใจเราเช่นเดียวกันว่า เออ มันไม่ใช่ สิ่งที่เรา ต้องการแล้วกันเนาะ อะไรอย่างงี้ แต่ถ้าเป็นคนที่สนิทมาก ๆ อยู่ใกล้ตัวเรามาก ๆ อย่างเช่น คุณ พ่อสามี อะไรอย่าง เงี้ย อันนี้ผมว่า เราต้องมีการ ชั่งน้ำหนักดู ครับว่าสิ่งที่เขาเชิญชวนเราเนี่ย มันมีคุณค่า สำหรับเขาแค่ไหน บางครั้งเราต้องยอม ทำอะไร บางอย่างอะครับ เพื่อที่จะทำให้คนรอบตัวเราอะรู้สึกดี เราเองจะต้องยอมแลก ถึงผม ผมถึงบอกว่า ถ้าเกิดเราสามารถเข้าร่วมได้เพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ย มันก็อาจจะเป็นการดีครับ ถ้าเกิดว่าเราเข้าร่วมไปเลย แล้วก็ ให้เขาแบบจบกับเราไปเสีย อา ใช่
อือ อือ อือฮึ อือ ค่ะ อืม ๆ อืม ค่ะ อะฮะ อืม ๆ ค่ะ อือฮึ อืม อือฮึ ค่ะ ใช่ อือ อือฮึ อะฮะ อือ ค่ะ อะฮะ ใช่ ๆ อืม ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ ทำให้จบ เนาะ เออ ๆ